Aber was ich für mich gemerkt habe, sind so, ähm, Apps, die zum Kaufen verleiten, dass mich das unheimlich stört. Also, die habe ich soweit alle ausgestellt. Ähm, und dann noch so Benachrichtigungen über Gruppenmeldungen. Also, ähm, ich habe mal ich habe mal Facebook benutzt, nur um mich zu über irgendwas zu informieren, ich weiß nicht mehr was, da bin ich 'ner Gruppe explizit beigetreten, genau, weil halt, ne, 1.000e Mitglieder dran waren und ich 'ne Frage hatte, dachte: „Gut, das ist vielleicht 'n guter Ort
Okay. Oh ja. <giggles> Mhm. Beigetreten, ja. Mhm.
um meine Frage z beantworten zu können“, und dann habe ich so f ja, dann habe ich das gemacht, und dann habe ich das aber auch wieder vergessen, die App, und habe dann irgendwie jeden Tag 10 Benachrichtigungen oder so bekommen, wo ich dann schnell gemerkt habe: „Okay, schnell wieder weg damit.“ So das
Oh ja. Ja, ja, das ist total nervig. Das kenne ich, genau. Oder wenn man irgendwo was online bestellt hat, ne, ist man da irgendwie total direkt in so 'nem Newsletter drin und wird dann zugebombt mit allem Möglichen und dann geht man erst mal drauf, um das wie Ganze wieder abzubestellen, ne? Ah, ja.
Ja, das nervt mich. Ja. Ja, ja, da hab da habe ich 'n super Beispiel auch. Also, ähm, ich hatte mir 'n Fernseher gekauft und hatte mich tatsächlich bei so 'nem, ähm
<chuckles> Ja.
ja, Geschäft angemeldet und auch die App runtergeladen. Das war wahrscheinlich ich glaube, das war wegen 'nem Newsletterrabatt, ne? Du kennst das ja, so Neukundenrabatt. Ähm, ja, klar, dann habe ich's runtergeladen, ähm, war auch soweit in Ordnung. Ähm, bloß, ich habe dann die App auch draufgelassen, während der Fernseher, ähm, bei mir halt noch nicht angekommen ist, ne? Also, ich habe die draufgelassen, weil, man hat halt ständig Benachrichtigungen bekommen über die wie wie weit der der Lieferstatus ist. Und ich wollte natürlich wissen, wann er kommt, weil's mit 'ner Spedition kommt, ne? Da muss man natürlich schon zu Hause sein.
Ja. Ja, ja. Genau, genau. Das nutzt man ja dann auch, ne? <giggles> Mhm. Ja. Ja. Alles klar. Mhm.
Ja, dann habe ich es drauf gelassen, und die Zeit war so anstrengend. Also, ich weiß nicht, wie viele Benachrichtigungen ich bekommen habe in diesen 5, 6 Tagen, dass ich das kaufen soll, dass das im Angebot ist, dass es da Rabatt gibt. Also, das war oh, ich war so froh, als der Fernseher endlich da war und ich die App sofort wieder deinstallieren konnte, also wirklich.
<giggles> Ja. Mhm. <laughs> Ja, da gibt da gibt's ja auch 'ne ganz bestimmte, äh, Firma, ne? Die wahrscheinlich von jedem be genutzt wird. Die habe ich jetzt auch gelöscht, ne. Eine chinesische Firma, wo ganz viele Leute kaufen und das ist so nervig. Oh Gott, ich hatte da mal was für meine Kinder bestellt und das ging dann ständig. Also, oh, ne. Also wenn man das Wahnsinn. Ja, ähm, hast du denn eigentlich auch schon mal probiert, das Handy komplett wegzulegen oder dir da so wirklich so 'n so 'n Detox zu gönnen?
Mhm. Ja, ja, genau. Ja. Das das